Ja, ja, so 'n bisschen locker Wochenende. Mhm.
Weiß wi weiß du nicht ja, vielleicht mal zu Home Depot, weißt du? Es kommt es fühlt sich an, als wenn wir jedes na, es fühlt sich nicht so an, wir fahren jedes Wochenende nach Home Depot und bezahlen da 'ne Menge Ge bezahlen da 'ne Menge Geld, weißt du? Also, es ist, ähm, äh, im
Ja. Mhm. <laughs> Okay. Ja. Ja, ja, sicher. Aber was jetzt muss ich nämlich fragen, denn Home Depot, die haben viele coole Sachen, ne? Und, äh, da geht man normalerweise hin, wenn man was baut oder was zusammen tut oder je nachdem. So, also, was kauft ihr da? Und was macht ihr zu Hause?
Mhm. Ja, also, erst mal kaufen wir da, ähm, Chlorin für den Swimmingpool.
Ja. Aha.
Dann haben wir wir haben hier so 'ne wir sind ungefähr auf'm half and acre und die da ist 'ne da sind Mauern, die das so schützen. Und dann haben wir die Mauern angestrichen, also, Farbe für f und, äh und die, ähm den Boden in der Garage auch noch gestrichen. Das war fast 1000 $. Und dann haben wir von der Association 'n Ticket bekommen, da und da vorne müssen Steine hingelegt werden. Und, also, irgend irgend 'n Ding ist es ist es immer, weißt du? Ja, ja, also, die dieses Haus haben wir s vor neu vor 16 Jahren gekauft und das ist f kann man sagen, fällt auseinander, weißt du? Aber solche Dinge, weißt du, nach Home Depot zu gehen, äh, machen mir auch Freude, äh, das das Geld auszugeben, macht mir keine Freude, äh
Aha. Ja. Ah. Mhm. Mhm. Was? Ja. Ah. Immer. Ach, Gottchen. Aha. Aha. Mhm. Ja. Mhm. Keine Freude, ja, ja. Aber ja. Mhm.
aber, ähm, zum Beispiel, weißt du, wir haben, äh, vor 'n paar Wochen einen Orangen äh, baum und einen Zitronenbaum gekauft, kleine. Und die habe ich dann eingepflanzt und das hat mir wirklich Freude gemacht.
Aha. Mhm. Ja. Ja, ja. Aha. Ja, siehste? Schön, schön. Ich habe ja, ich habe die hier drin, aber zu Hause bei dir wird das dann doch hervorragend gehen, wesser wettermäßig und alles. Ja, sicher. Gut, ne?
Ja, ja, ja, genau, ja. Aber das dauert natürlich 10 Jahre, bis die groß sind, weißt du? Und und nur so
Mhm. Ah, es wird nicht ganz so lange dauern. Nicht ganz so lange.
Äh, glaubst du n ja, ist 'n ist 'n kleines Ding und das hat schon 50 $ gekostet, weißt du? Ähm ja.
Ja. Ah! Wie groß, wie groß, wie groß?
Ja, vielleicht 20 cm, 25 cm.
Ja, ja, ja, das hättest auch irgendwo billiger bekommen können? Das hast du beim Home Depot?
Ne, wir ha also, wir haben wi ja, also, wir haben überall, äh, geguckt und das war das war so der Preis, weißt du?
Ja. Ja. Aha.